Mhm, und daraufhin hat’s denn passt sich dein Bauchgefühl dann glaubst du, darauf an oder glaubst du, dein Bauchgefühl handelt dann gegen so was? Wenn du jetzt zum Beispiel auf auf ’m Zettel irgendwas schreibst, ne, dann kann dein g Bauchgefühl ja trotzdem was anderes sagen eigentlich so, oder? Oder gleicht sich das dann aus?
Genau, genau, und das Bauchgefühl das das Bauchgefühl, ähm, ist dann für mich das Entscheidende. Also, selbst wenn die Punkte an der Stelle weit überlegen für Japan in dem Beispiel gewesen wären und ich fühle mich dabei nicht wohl, dann würde ich das h a auch heute immer noch ablehnen. Also, der Bauch muss passen am Ende, aber das Bauchgefühl zu entwickeln, äh, ist natürlich so ’n bisschen rational, indem man sich der Vorteile und Nachteile auch bewusst wird.
Mhm. Mhm. Ja, okay. Mhm. Ja, klar. Mhm, okay, ich verstehe. Okay, interessant. Und, das mit Japan und Frankreich, sagtest du, war dein 1. Beispiel oder? Oder war Frankreich schon das 2.? Okay, hm, okay.
Mhm. Genau, genau, das war das erste Beispiel. Und, das 2. Beispiel kam 'n paar Jahre später, da hatte ich, ähm war ich in so ’m Nachwuchs-Förderungsprogramm et cetera und dann, äh, war klar, dass ich ’ne ’ne Führungsrolle bekomme und da will ähm, da wurde man entsendet, high potentials nannte sich das damals, und dann wurden so Charaktere eingeordnet, wie du dich verhältst in der Gruppe et cetera und ich habe ja immer sehr positives Feedback gehabt. Ähm, und auch alle: „Ah, das das machst du gut und du hast ja schon die Leitungsposition und jetzt nur noch formal nach nachziehen“, aber in diesem Lehrgang oder in dieser Woche, wo du halt noch mal drauf vorbereitet wirst, war ’n externer Trainer drin und der hat, ähm, hinterfragt, wie sind deine eigenen wie ist dein eigenes Wertesystem und wie funktioniert Führung in dieser Firma.
Mhm. Ah, okay. Mhm. Ah, okay, gut. Mhm. Ja, schmi Aha. Okay. Also, aber bei bei jedem speziell, nicht jetzt bei dir irgendwie spezifisch, ne? Sondern bei jedem in diesem Programm? Okay.
Und das hat bei Genau, das war so 'n ganz speziell d da waren 15, 20 Leute drin, Pi mal Daumen. Ja, aber ich habe das für mich, ähm, ehrlich behandelt und und habe zum 1. also dann hat er gesagt: „Das ist, äh, wünschenswert, du musst heu heute 'ne Entscheidung treffen“. Und, dann hat er aber auch gleichzeitig das Profil der Firma drüber gelegt. Und, das Profil der Firma war deutlich anders. Und, das hat sich meiner persönlichen Sichtweise extrem widersprochen. Also, ich bin zum Beispiel sehr, sehr teamorientiert. Also, ich stelle das Team über alles und versuche mit allen Charakteren umzugehen und und glaube dass die Summe der Einzelteile immer mehr ist als ähm, als Ergebnis. Und, ähm, äh, bei der Firma, äh, so wie’s zurückgespiegelt wurde von den Führungskräften, da wird eben mehr auf
Ah, okay, verstehe. Mhm, okay. Mhm. Mhm. Okay. Okay, interessant. Aha. Mhm. Ja.